هي قالت له كل أسرارنا. جه في وقت بقى، قام راح س شاف الكلام، هي مدّيه له باسورداتنا ون إحنا ما نعرفش باسورداتها قصدي وهي م واحنا ما نعرفش. فهو already شايف الكلام. فجات في يوم قالت لنا: "إحنا مش عايزة أعرفكم تاني." مش عايزة أعرفكم تاني ليه؟ أصل هو قال لي: "ما تصاحبيهُمش، عشان هم بيشتموا." يعني
كمان! إمم. إمم. معقولة؟! وهو لسه وهو لسه حتى مش في طور مثلًا خطيبها، أو ارتباط رسمي، ده مجر
ده اتخطبوا تلات آلاف مرّة، وفسخوا خُمسمية ألف مرّة اللي هو هي العلاقة مش نافعة، العلاقة مش سَويّة. يعني أنا فاكرة إن هو هي في مرّة كلّمتني، إن هي كانت في شُغل عالي أوي، وفي وزارة ما أعرفش إيه، وكان شُغل محترم جدًا. آآ، هو راح باين الشغل، فمديرها قال لها: "يا سلمى أنتِ كذا." مثلًا، فاللي هو راح لها، فلقاها بيقول له :"سلمى!" أنت بتقول لها مثلًا اس يعني سين يعني يعني هي مش اسمها سلمى. بس كان بيقول لها مثلًا كده، بيقول فبيقول لها أنتِ بتقول بيقول لها: "سلمى! لأ ما تروحيش الشغل." وسابت شغلها عشان موقف تافة زي ده. مع إن مديرها ده فوق ال50 سنة. فأنت بتقول إيه، ما هو طبيعي يقول لها كده.
إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. اوك إيه ده؟! عشان عشان وجّه لها عشان وجّه لها الكلام بدون ألقاب. قال لها مثلًا أنتِ كذا، آه. يا نهار أبيض!
بالضبط، هي غيرة متخلّفة كده. وهي برضه بتعرف ت تثير ف مثلًا غيرته دي بطريقة متخلّفة. يعني أنا فاكرة في مرّة مثلًا جوزي بيوصّلنا. ووصّل قال لها: "تيجي اوصّلِك؟" قالت له: "لأ." قامت رايحة بقى مود قايله لجوزها مثلًا بطريقة مختلفة خالص، ده هو قال لي ما أعرفش إيه، وبطريقة إيه. فاللي هو، أنتِ بتقولي إيه؟ وعلى مش عليّا أنا بس، ده على كلّنا. فاللي هو أنتِ بت يعني أنتِ مش علشان تخلّيه معاكِ، تعملي كده.
إمم. إمم. آه. آه، يعني هي بتحاول آه، هي بتحاول تبيّن له إن هي برضه في أشخاص تانية ممكن يبقوا برضه يعني عايزين يرتبطوا بيها، فممكن في رأ في وجهة نظرها اللي هو إيه، عاملني كويس يعني. أنا لسه مو أنا لسه موجودة، أنا لسه على الساحة.
بالضبط وأنتِ مش عشان تخلّيه يعاملِك كويس، ت ت ت تقولي علينا إحنا كده برضه. ما اح أنا كنت مستغربة أصلًا أنتِ إزاي في يوم وليلة تبقى عندي امبارح في البيت، وتاني يوم تقولي لي يالّا مع هي كانت حرفيًا عندي في البيت لحد بالليل، وتاني يوم مكلّماني تقول لي: "ما عدتش عايزة أكلّمكم تاني، ما عدتش عايزة أكلّم أنتم كلكم." فاهمة؟
أكيد، أكيد، أكيد لأ، ما ينفعش. إمم. وأ وما رجعتوش، وما رجعتوش.
ما عادش ينفع. أنا فاكرة إن هي ف كانت مثلًا مع صاحبتي عندها مشاكل كتيرة أوي مع حماتها، وكانت بتحكي لها. كلّمِتها قالت لها مثلًا آآ، جوزها ده كلّم صح أ جوزِك يعني صخ الولد ده، كلّم جوز صاحبتي قال لها: "أنا عارف عنك كل حاجة أنت ومراتك." فباين "خلّي مراتك ما عادتش تكلّم صاحبتي." ما عادتش تكلّم سين دي، اللي هو هي شايفة هو شايف كل الكلام، فعادي جدًا. هي كانت قاعدة مرعوبة إن هو يا ترى هيقول لجوزها إيه؟ أنت هتقول له إيه؟ ما أنا برضه ممكن أكون لبّخت في الكلام عن حماتي طبيعي يعني، وأنتِ صاحبتي فهاحكي لِك. فدي كانت علاقة حقيرة بصراحة، ما أتمناش حد يعدّي بيها نهائي.
إمم. قال له أ مرات يا نهار أبيض! آه. إمم. إمم، إمم. إمم، إمم، إمم. آه.

ما هو أنا أحلى حاجة بقى إن أنا لا أنا ولا هي شخصيات اللي هو بنقفش أوي، اللي هو عادي، الدنيا حلوة، تمام، حصل كذا خلاص تمام أنا حازعل النهارده، بُكرة أنا زي الفُل، أنا أصلًا تاني يوم بتلاقيني اللي هو لسه هنقعد نتخانق، ما تكبري دماغك بقى، فاهمة؟ وهي نفس الش البتاع اللي هو خلاص كبري دماغك. فما حسيتش إن مرة حصل قفش جام لأ، عكس مثلًا عايزة أقول لِك إن أصحابي اللي أنت باقول لِك من سنين، إحنا مش حصل بيننا قفش، إحنا كُلّ يوم بيحصل قفش <laughs> مع إن إحنا عارفين بعض من زمان، بس ت كُلّ واحدة فينا يعني أنا ما باحبش الصداقات اللي هي مثلًا، واحدة تكون قفوشة أوي، دي ب دي بجد بتتعبني، مع إن مفروض دي أكتر صاحبتي، بس أنا ما باحبش الزن فاهمة، أنا قُلت لِك مش عايزة أرُد آآ لأ، لازم أرن عليكِ مرة و2 و3 و10 وأرن Messenger، وأرن WhatsApp، وأبعت ل أنا باكره كده، فاهمة، اديني مساحتي إن أنا مش عايزة أرُد الفترة دي. بالضبط، وترن على كذا وترن على البيت
إمم. آه. يعني أنتم ما ما اصطدمش؟ إمم. إمم. يا نهار أبيض! إمم. إمم. إمم. إ إمم. آآ الحصار، آه، الحصار الح طب بس هي أوقات أوقات الناس بتبقى فاكرة إن هي كده مش عايزة تسيبك لوحدِك يعني، تستغرقي في حزنِك أو تستغرقي في وحدتِك، وهي بتحاول، آآ يعني توصل لكِ، فممكن دي تتفهم صح، ما تبقاش برضه حاجة وحشة والَّا إيه؟
أنا مش عارفة أحسبها إيه، يعني مش عارفة أحسب ده إيه، بس الموضوع ما بيبقاش مُريح نهائي. يعني ليَّ واحدة صاحبتي مثلًا اللي أنا باقول لكِ عليها دي مثلًا، هي الساعة مثلًا، إحنا هنخرج 10:00 ممكن تل تلطعك حرفيًا في الشارع ل10:30، 11:00، اللي هو أنا جاية أهو، أنا جاية أهو، أنا جاية أهو. ما هو الموضوع ده مش مُريح برضه، فاهمة. أ ال
امم. إمم. وحشة. دي عادة، يعني دي عادة فيها إنها بتتأخر على كل مواعيدها؟ والَّا معاكم أنتم بس، علشان أنتم أصحابها فهتعدوا لها؟
عشان إحنا أصحابها فهنعدي لها، لو حد بقى Strict أوي معاها، لأ، مش هتعمل كده. فدي برضه علاقات غير مريحة نهائيًا، بالضبط. في بقى علاقة أنا عمري ما هانساها من جانب تاني خالص، إن هي مسببة لي تروما مثلًا، لحد دلوقتي دي من الحاجات اللي عمري ما هانساها. يعني برضه كانت واحدة أنا أعرفها من من من إيه، من KG 1 حرفيًا، يعني أنتِ مُتخيلة يعني إيه KG 1، يعني إحنا عارفين كُلّ حاجة عن بعض، ما إحنا مع بعض في الجامعة، وفي ثانوي، وفي كُلّ حاجة، وأكيد غلطنا وأكيد عملنا مشاكل.
آه، من باب يعني <chuckles> إذا كان حبيبك عسل. إمم. إمم. يا نهار أبيض! إيه؟ آه. إمم، تمام. إمم.
دي بقى كانت بتحب واحد زميلنا برضه، من ابتدائي يا ستي.